Okay.
Però, ehm, cercavo di uhm, mi immaginavo dove fosse il flipper cercavo, ehm, quindi mi fermavo a osservare i i mobili, ehm, sai comunque in montagna c'è molto legno.
Mh-mh. Mh-mh. Capisco, sì, sì, sì. <clears throat> <chuckles> Capisco, sì, sì, sì. <coughs>
C'è molto legno, quindi mi son fermato a mi son preso un caffè che proprio me lo son tenuto in mano, non so quanto tempo, ehm, e giravo, <tsk> giravo, giravo, giravo, ehm, come, ehm, se volessi vedere questo flipper.
<chuckles> Mh-mh.

Allora, toccando un attimo l'argomento dei ricordi, perché non mi racconti qualcosa che ti commuove ancora, un ricordo d'infanzia che ti commuova?
Eh, allora, in questo caso dobbiamo azionare veramente, ehm, la macchina del tempo come il quel Ritorno al futuro diciamo, e allora, c'è un ricordo che mi tocca particolarmente, ehm, perché poi, ehm, ho avuto occasione di ritornare diverse volte, a distanza di molti anni, in quel luogo
Eh sì. <chuckles> Sì. Sì. Okay.
e parlo di un luogo, ehm, in Val Formazza, quindi a nord del Piemonte, io, ehm, in quegli anni ti parlo di anni 80, quindi da bimbo, ehm
Mh-mh.
passavamo le vacanze con i miei in montagna, l'estate.
Oh, che bello!
sì, tutta l'estate, ehm, in Val Vigezzo, e io, mia mamma, mia sorella e poi, ci raggiungeva anche mio padre, che lavorava
Mh-mh. Okay.